हाँ, तो अ, मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे अंदर जो भी अ, मतलब घबराहट है, वो अ, जहाँ से आता है कि मैं कभी-कभी ना कभी अ, दूसरे से बात करता हूँ, चाहे अपने मित्र से बात करता हूँ। तो अ, वो जो राय देते हैं उनका कभी-कभी उन पर मैं काम भी करता हूँ। तो मेरा डर ये रहता है, घबराहट मुझे ये रहता है कि उनका राय अ, मेरे लिए आगे कारगर होगा कि नहीं। जैसे कि कोई अ, अगर दोस्त मुझे बोल रहा है कि अ, तुम अ, ये काम कर लो, तुम इ इसमें अच्छे नहीं हो तो वो दूसरा काम कर लो, वो अपना राय दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं उसके राय पे जब अमल करता हूँ, मैं देखता हूँ उसका राय और उसके बाद अ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कभी-कभी डर जाता हूँ कि उसका राय क्या सही में काम कर सकता है या नहीं। ये मेरे लिए काफ़ी दुविधापूर्ण होता है। और काफ़ी घबराहट मतलब महसूस होता है अंदर से मुझे अ, देख के कि हाँ, मैं अ, उसके राय पे चल रहा हूँ, क्या मैं सफल होऊँगा या नहीं। ये मुझे काफ़ी दिक्कत अ, होता है इससे। जी।
जी, बिल्कुल, मैं समझ गया, आपकी जो समस्या है, थोड़ी-सी हटके है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये जो आपके साथ समस्या हो रही है, पहले बचपन से हो रही है या बीच में अ, किसी समय से होना शुरू हो गया? किस वजह से हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो कारण है, क्या चीज़ है? जी।
अ, मतलब बचपन से तो नहीं है ये अ, लेकिन अ, मैं जब अपने कॉलेज के टाइम में था, उसके बाद फिर मैं जब अ, तैयारी के दौरान मुझे अ, ऐसा लगा कि बहुत जगह से पूछना चाहिए कि हाँ, जो भी अ, बता सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोई भी इंसान कोई अग अगर अ, अच्छा कर रहा है, वो परीक्षा में अच्छा नंबर ला रहा है, तो उनसे राय लेना मतलब अनिवार्य हो जाता है, हम लोग भी सोचते हैं। तो हमने भी मतलब ऐसा ही किया और सामने वाले से राय लिया, तो उन्होंने बताया कि "अ, मतलब आप ऐसे-ऐसे करो और उसके बाद अपने अ, मतलब लक्ष्य की और आप बढ़ सकते हो, हो।" तो मैं ये देखा, तो अ, ये मेरे साथ कॉलेज के बाद हुआ और मतलब पहले तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैं मतलब देखता भी नहीं था, मैं सीधा अपना ही काम करता था और उसके बाद निकल जाता था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा अ, मतलब एहसास हुआ कि मुझे दूसरों की राय लेना चाहिए। जी।
जी। बिल्कुल, ये एक चीज़ है कि जैसे कि मैं आप समझ सकता हूँ कि आपने इससे पहले किसी से जब आप अ, अपने जो कॉलेज के ड टाइम वक़्त पे थे, तो क्या आपने किसी से ये इसके बारे में पूछा था कि मुझे एक राय चाहिए फिर आपने उन्होंने राय दी और वो गलत हो गई उसकी वज़ह से ये घबराहट जो है, वो तब से बनी है या इसका और भी कोई कारण है? आप मुझे अच्छी तरीके से बता सकते हैं क्या?
आ हाँ, बिल्कुल। अ, कॉलेज के टाइम में मुझे ऐसा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा था। क्योंकि एक मेरे मेंटर थे चाहे मतलब टीचर आप बोल लो, जो कि अ, मतलब पढ़ाते थे हम लोगों को अ, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उसमें क्या था कि वो 1 प्रोज़ेक्ट बताए थे हम लोगों को अ, लेकिन वो अच्छा मुझे नहीं लगा था, लेकिन अ, वो बोले कि अ, मतलब उनका राय था, कि आप इस पे काम करो और उसके बाद फिर जो भी होगा मैं देख लूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं उस पे काम करते रहा करते रहा, लेकिन अ, होता है ना, कि एक तरह से अ, मतलब मज़ा आना काम में, आपका अगर पसंदीदा वो काम है तो आपको मज़ा भी आएगा लेकिन आपका अगर पसंदीदा वो नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो वो मज़ा से मैं नहीं कर पाया अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, जिसके कारण से मैं अ, मतलब वो प्रोज़ेक्ट सही से बना नहीं पाया, तो ये चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था। मैं मतलब उन्हें अ, कितनी बार मैंने मतलब उन्हें बोला भी कि अ, सर मेरा मतलब इसमें मन नहीं लग रहा है अ, दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने भी और भी राय दिएँ कि अ, तुम एक काम करो अच्छे से मतलब इस पे अ, काम करो और समझो चीज़ों को और इंटरनेट के द्वारा मतलब अ, तुम वहाँ पे जाओ इंटरनेट पे, वहाँ से सीखो तब जाके थोड़ा होगा। तो उनका राय थोड़ा देर के लिए मेरा काम करता था लेकिन फिर नहीं होता था, जिसके कारण से मैं उन मतलब ज़बरदस्ती थोड़ा-सा राय उनका कर रहा था राय पे काम कर रहा था लेकिन वो काम नहीं हो पाया और मेरा प्रोज़ेक्ट अच्छी तरह से पूरा भी नहीं हो पाया। तो ये काफ़ी अ, उस समय डरावना माहौल था मेरे लिए कि मेरा प्रोज़ेक्ट काम नहीं हुआ, अगर मैं अ, अच्छे से अपने पसंदीदा प्रोज़ेक्ट पे काम करता तो हो सकता था कि अ, मेरा मतलब अभी प्रोज़ेक्ट पूरा बन के तैयार रहता और मेरा अच्छा नंबर आता। तो ये वहाँ से मेरा ये डर काफ़ी ज़्यादा और मज़बूत हो गया कि दूसरे का राय जो है ना, वो कभी-कभी अ, मतलब ऐसा ही हो जाता है आपको अ, मुसीबत में डाल देता है। जी।
बिल्कुल मैं समझ गया कि आपने जो है अपनी जो अ, आपने जो आपका जो गुरु था उन्होंने आपको एक राय दी है कि आप ऐसे केमिस्ट्री जो है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। मगर कहीं न कहीं वो जो है आपकी उसमें रुचि नहीं थी और बिल्कुल आपका मन नहीं लग रहा था इसमें, इस कारण से मुझे लगता है कि आपका जो है डर आपके अंदर में हृदय में अ, जो आपके दिल में बैठ गया, तो वो शायद अभी नहीं निकला। क्या मैं जान सकता हूँ कि और भी कुछ ऐसे अ, कुछ चीज़ें जैसे आपने किसी और कार्य के लिए किसी से राय ली हो और फिर उसके बाद आपका जो है डर ज़्यादा ही बैठ गया? जी।
जी। हाँ। जी। हाँ बिल्कुल अ, मैं बाद में अ, जब कॉलेज मेरा खत्म हुआ उसके बाद फिर मैं अ, अपने तैयारी के दौरान होता है ना कि परीक्षा का तैयारी करते हैं कोई भी जॉब का। तो उस समय मैंने अ, अपने सीनियर्स से राय ली थी और होता है ना कि एक चीज़ हो सकता है कि उनके लिए कार्यगर हो, लेकिन वो मेरे लिए कार्यगर नहीं हो सकता। है ना? हो सकता है मतलब ऐसा, तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ उनके लिए कार्यगर था लेकिन मेरे लिए वो कार्यगर नहीं था क्योंकि मेरे और भी काम थे जो कि मैं अ, मतलब उसी समय कर भी रहा था। तो वो उस पे मैं अ, मतलब अमल नहीं कर पाया और उनका राय हालाँकि उनका राय काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं उस पे अमल नहीं कर पाया। तो मुझे एहसास हुआ कि अ, मैं मतलब अगर किसी और का राय पे काम करूँगा, तो हो सकता है मैं अपने अंदर खुद को ना पहचानूँ। होता है ना कि अ, खुशी से कुछ भी काम करो लेकिन वो अपनी राय पे करो, लेकिन अगर दूसरे के राय पे करोगे तो अ, दुख दुखी भी हो जाओगे और अ अ, मतलब कुछ एग्जाम का तैयारी करते हो तो वो निकल भी नहीं पाएगा। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, उसके बाद मैं काफ़ी उस उस समय तो मैं काफ़ी डर गया कि किसी का राय लेना अ, मतलब मेरे लिए घातक साबित हो सकता है जी।
जी। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी जो समस्या हैं वो बिल्कुल इस कारण हैं कि आपने जो किस किसी से राय ली हैं जैसे आपके जो है <clicks tongue> बिल्कुल आपकी जो अ, म कॉलेज में हैं, जो आपके विद्यालय में हैं, बिल्कुल एक प्रोफ़ेसर ने आपको एक राय दी थी। कि आप जो हैं केमिस्ट्री में और उसके बाद एक और जो है राय आपने ली जिसकी वज़ह से बिल्कुल आपकी जो अंदर घबराहट होगी वो बहुत अ अ, कहते हैं ना वो चिंता करने के लायक है। ठीक है। ऐसे में अगर आपकी जो अभी घबराहट हैं वो बिल्कुल अ, अपने आप में बिल्कुल सही है कि आपको ऐसे करके घबराना चाहिए। मगर कहीं-कहीं मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, कि आप अन अपने अंदर एक विश्वास लाके बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जो मुझे कार्य करना है वो मुझे ही करना है। और इसके ऊपर आपने ही काम करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आप जो है अपने ऊपर निर्भर हो जाओगे कि आप आत्मनिर्भर हो जाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपको किसी से रेयाय राय लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में अगर आपको ज़रूरत भी पड़ेगी कि मुझे किसी से राय लेनी होगी, तो आप यूँ कर दीजिए या करें के जिस कार्य को आप करना चाहते हो, उस कर अ, कार्य के जो है म कोई ऐसा माहिर होगा जो बिल्कुल आपको बता सकता है कि इसके पीछे क्या कारण हैं। बिना देखे जो माहिर नहीं होता हैं वो आपको बिल्कुल ज्ञान दे सकता हैं मगर आप की जो समस्या है उसको नहीं देखता हैं। ऐसे में जो है अगर आप यूँ कर लेंगे कि जो आपने कार्य करना हैं जैसे आपने कोई अ, नया कुछ ऐसा कुछ अ, पढ़ने का सोच रहे हो, तो ऐसे में जो उस चीज़ का अ, माहिर होगा, जो बिल्कुल उसका जानकार होगा, उससे आपने सलाह और उससे बिल्कुल आपसे आपने राय लेनी हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि जब आप अ, गलत आदमी से अ, गलत चीज़ के लिए, गलत कार्य के लिए आप सलाह या राय लेते हो तो वो अपने अनुभव के हिसाब से आपको राय देते हैं। और वो सबके लिए कार नहीं अ, कारीगर नहीं होता। बिल्कुल वो उनके लिए अच्छा होगा लेकिन आपकी वो स्थिति को नहीं जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है? आप अभी कितने इसके लायक अ, आपकी क्षमता क्या हैं? आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो वो अपने हिसाब से आपको राय देते हैं। मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप अ अ, कहीं जो उसका जो जानकार होगा, जो भी कोई काम आप करना चाहते हो जो उसका जानकार होगा, उसके साथ बात करके फिर आपका जो एक बारी अ, आप जब इस कार्य पे जो जिस जो उसका जानकार होगा उसके साथ जब आप बात करोगे फिर आप कार्य करने अ, करना शुरू करोगे। कहीं न कहीं वो सही दिशा में चला जाएगा। और जब वो सही दिशा में चला जाएगा जो आपकी घबराहट हैं बिल्कुल वो आपको निकल जाएगी। जब आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, सही अ, आदमी के साथ बात करके। मुझे लगता हैं कि ये जो सुझाव हैं आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। क्योंकि आपने जो हैं अपनी जो राय हैं बिल्कुल गलत अ, गलत कार्य के आपके कार्य के लिए गलत आदमी के साथ बात करके अपना जो हैं अपनी जो घबराहट बढ़ाई हैं। मुझे लगता हैं इसका समाधान यही हो सकता हैं कि आप बिल्कुल म बिल्कुल कोई परेशानी के बगैर जो हैं जो कार्य करना चाहते हो, जो आपकी अ, जो आपकी पढ़ाई हो या कोई और चीज़ हो तो उसमें उस चीज़ की जो माहिर से आप बात करोगे, मुझे लगता हैं कहीं न कहीं वो बिल्कुल आपको सुझाव देंगे। और आपको मैं इतना बोल रहा हूँ कि आत्मनिर्भ निर्भर होना बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप आपके आपके कार्य में आर आत्मनिर्भर नहीं हो जाओगे। तो ऐसे में ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप जो हैं बिल्कुल अ, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाएँगे। तो जितना आप कर सकते हो उतना अपनी-अपनी हिसाब से कर लो। अपने अपनी अ, क्षमता के हिसाब से आप पहले कार्य करो। जहाँ फिर आप अटक जाओगे वहाँ आप किसी उसकी जानकार से बिल्कुल बात करके फिर उससे आप क्या कहते हैं ना, उससे एक सलाह या बिल्कुल उससे एक राय लीजिए। जो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझा सकते हैं कि आगे चलने के लिए आपको क्या करना हैं। मेरा लग मुझे लगता है कि ये सुझाव आपको बहुत अच्छा काम करेगा। एक बार ये आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता हैं कि बिल्कुल ये सही और आपको अच्छी दिशा में ले जाए। जी।
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। आपने अ, बहुत अच्छा दिशा मुझे बताया हैं। और मैं मतलब कभी भी अपने लाइफ़ में अ, ऐसा मतलब ऐसा परिस्थिति आता है कि कहीं भी अगर मैं घबराया हूँ, अगर मैं किसी से राय भी लूँ तो वो मतलब ऐसे लोग हों जो उस विषय में काफ़ी अ, घनिष्ठ अ, अपने अंदर अ, नॉलेज रखते हो। और वो मतलब अच्छे तरीके से मुझे राय दे। और होता है ना कि अ, लोग वही अ, होते हैं जो अच्छे से राय देते हैं, जो अपने अंदर निपुण होते हैं, सब ज सब कुछ में और उस विषय में भी। आपसे इस विषय में बात करके बहुत कुछ जानने को मौका मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।